あの、ちょっと相談したいことがあって。あの、私1月から、あの、結構ブランクがあった仕事の、アルバイトを始めるんですけどはい。なんか、ちょっとそれについてね、その、過去やってきたことと、こう、これから、あの、向き合わなければいけないことについて、ちょっと悩んでるので、あ、さっとそれについて相談できたらなと思います。
はい。うん。 はい。 はい。 あ、そうなんですね。うんうんうん。 はい。うん。 はい。 うん。 はい。 あ、そうなんですね。わかりました。そしたら、まだお仕事はされていなくて、来月から始められるっていうことですか？
はい。 うんうん。 あ、そうですね。あの、新卒の時に、新卒で、こう、あの、入った仕事なんですけど、えっと、1年で辞めちゃったんですね。ではい、その仕事が、えっと、診療放射線技師っていう仕事なんですけど、あの、ちょっと医療系なんですよね。
うんうんうんうん。うん。 はい。 はい。 あ、そうなんね。 はい。 あ、ああ、そうなんですね。うん。
はい、で、と、健康診断で、こう、受診者さんの、あの、胸部のね、レントゲン撮影をしたりとか、なんか、マンモあ、はい、なんか、マンモグラフィーとか、胃のね、バリウムの検査をしたりとかっていう仕事だったんですけど。
はい。 うん。 あ、はい、ありますね。うんうんうん。 はい。 うん。 ああ、そゆことですか。はい、わかりました。うん。
はい。 なんか、結構、技術職なんですよね。で、なので、こう、先輩から、こう、教えてもらったりとかして、自分で、こう、技術をキャッチアップしていって、あの、やらなければいけないっていう仕事なので、こう、どうしても教えてもらったり、自分で、こう、熱心に勉強していかないといけなかったりっていうのがあるんですけど。
はい。 うん。 はい。 はい。 うん。 はい。 うんうんうん。はい。いや、大変な仕事ですね。色とね、難そうですよね。
あ、うんうん。 うん、そうなんですよね。でね、あの、私がね、新卒の時にしちゃったものっていうのは、あの、あんまり、その、社会人になるとか、なんか、そこまで、こう、ふんわり考えてて。ま、資格取ったから、ま、なんか、こう、会社に就職して、ま、そういうものだろうみたいな、すごくふんわりしてて。で、ちょっとコロナで、あの、休業とかあったりとか、いろいろあったのもあって、こう、そこまで、こう、まあ、1年目で、こ、会社に、こう、すごくね、毎日行って、で、ちょっと洗礼を受けて、自分を変えて。なんか、社会人として、こう、やっていくっていう、こう、切り替えできなかったのか、結構ふわふわしてて。なんかうーん。そう。
うん、うん、うーん。 はい。 うーん。 はい。 うん。 はい。 うん。 はい。 うーん。 うん。 うーん。 はい。 うん。 うーん。 ああ。 そうだったんですね。うん、ご自身ではそういう風に感じて、あの、ちょっといづらいなっていう感じだったんですか？
うんうん。 あ、なんか、私は、この、ふわふわしたね気持ちのまままあずっと会社に入ったらなかなかクビにならなくてあのまあそれで生きていけるんだろうみたいな風に思ってたんですよねなんかむしろこう何だろう社会人として適応できないというか、まあ、仕事できないまま、まあ、その、なんか、こう、お荷物でいる窓際社員みたいな、そんな感じでも別にいいや、みたいな感じで思ってたんですよ。
うん。うん。 はい。 うん。 はい。 うんうんうん。 はい。 うん。 うんうんうん。 あ、そうなんですね。うんうんうん。はい。うん。
はい。そしたら、あんまりそういう姿勢で仕事をすると、すっごく怒られるんですよね。うん。
うん。 ああ、そうなんですね。結構厳しい現場だったんですね。うんうん。
あ、そうなんですよ。なんか、違う会社とか、なんか、もうちょっと、こう、余裕のある会社だったり、技術的な仕事じゃなかったら、ま、もしかしたらそういう生き方はできたかもしれないんですけど
うん。 うんうん。 うーん。 はい。
まあ、自分が選んじゃったのが技術職っていうこともあって、なんか、あんまり、こう、自分の社会人のね、ギャップがあったっていうか、イメージと。
うん。 うーん。 うんうん。 ああ、そうだったんですね。ま、大変な仕事ですもんね、医療関係なのでね。うーん。うんうん。
うん。でうん。 そう、ちょっと厳しくて、でも自分めじとは合わないけども、なんか他の人って大体、まあ、怒られたりとかすると、自分を変えていったりするみたいなんですよね。
うん。 うん。 はい。 あ、そうなんですね。うんうんうん。自分を変えるっていうの、技術を覚えるみたいな感じですか？それよりも、なんかもっと根本的に変わっていくみたいな感じですか？
うん。ちゃ あ、そうですね、なんか根的になんか変わるみたいで。で、ま、なんか、そあの、学生気分の、あの、な社会人なり立てと、ま、ちょっと社会の意識が染みついていったりとか、なんか、するみたいなんですけど、私はね、なかなかそれができなくて
うん。うん。 うーん。 うんうん。 はい。うん。 あ、うん。 はい。 うーん。
ずっとね、怒られたりとかして、なかなか反省反省はして頑張ろうとはするんですけど、なかなかその自分の成長と結びつかなくて。<sniffs>
はい。 うんうん。 うーん。 うんうんうん。そうだったんですね。でも、まあ、あの、技術的にはちゃんとできるようにっていう風に頑張ってはらっしゃったんですよね。
うん。そう。 うんうん。 ううん。 あ、そうなんですよ、頑張ってはいたんですけど、まあ、やっぱり、あの、すごくいろいろなんだろう、ちょっときつめに怒られるのも感情的にもしんどいし、なんか、またもうちょっと違う仕事がしたいなと思って、あの、辞めて、で、また4年ぐらいはちご違うね、仕事をしてたんですけど、こう、今個人事業主になって、やっぱり、こう、ちょっと、もうちょっとね、あの、せっかくし資格もあるし、なんか、人と接して人のためになれる仕事がしたいなって思ってね。こ、また応募して、来月からうん。
うんうん。うんうん。 うん。 ううん。 うーん。 はい。 うん。うんうんうん。 はい。 うん。 うーん。 うん。 うんうんうん。 あ、うーん、そうなんですね。いや、すごい素晴らしく、あの、前向きにね、考えらっしゃってて、すごくいいですね。ちょっと楽しみですね。
から、やる いえ。うんうん。 うーん。 あ、そうですか。あ、まあうんうん。
うんうんうん。あのうん。楽しみなのと、ちょっとうまくやっていけるかなっていうのと、みたいな、そういうお気持ちですか？
うん。 うーん。 あ、そうですね。ま、楽しみは楽しみですね、確かに。なんか、ま、やっぱりね、最初はそういう仕事に就こうと思ってね、勉強してたのもありますので、まあ、もう一回再チャレンジして、まあ、昔よりか自分もね、落ち着いて、なんか、割と怒られたりしても、あの、素直にね、キャッチアップしていけるかなとはもんですけど、まあ、またやっぱり同じことんなったらどうしかなっていう不安がちょっとあるんですよね。
うんうんうん。 うん。 うん。 はい。 うんうん。 うーん。 はい。 うんうん。 うん。 あ、そうなんですね。そうすると、なんか、その間にされていたお仕事っていうのは全くく違う職業だったんですね。
うんうん。 うん。 あ、そうですね。えっと、間にしたたのは製造業で、ま、あんまり人と接さなくてもいいかなって風に選んだりとか、あと物づくりが好きだったりとか、うんうん。
うんうん。 うん。うん。 あ、そうですか、うん。 うんうんうん。そうなんですね。いや、でも、なんか、お話聞いていて思ったんですけれども、そのね、最初の1年の、あの、経験と、あと他の仕事もされて4年経って、また今もう一度その仕事をされたいっていうことなので、いや、もう、なんか、やっぱり一番初めにね、就職された時とは、多分ご自身すごく変わられているんじゃないかなって思いました。
うん。 うんうん。 うんうん。 うんう。 うん。 うんう。 あ、そうですよね。なんか、ちょっとそう言って頂けたらね、嬉しいんですけど、私もちょっと変わって、なんか、ちょっと、昔のね、言われたこととかを反省して、ちょっと次に繋げられそうだなって思ったりしたこともあるので、まあ、 ちょっと、まあ、医療関係なので厳しいとは思うんですけど、まあ、批判っていうか、こう、批評というかね、なんか、こう、フィードバックを受けた時にもうちょっと、あの、最初のね、こう、新卒の時よりかは、うまいと、うん、なんか、こう、自分で受け入れて成長にね、繋げれたらいいなとは思って、ね。うーん。
うんうんうん。 うん。 うーん。 うんうん、うーん。 うん。 うんうん。 はい。 うんうん。 うん。 はい。 うんうん。 うん。 はい。うん。 うんうんうん。 うーん。いや、そうですね。なんか、もう、今、あの、お話聞いていたら、すごく次はまたね、違う形でスタートできるんじゃないかなって、うん、思います。あと、ね、なんか、あの、会社によってもね、その批判のし仕方とか、ま、教えてくれるな容とかも、まあ、変わってくるかなって思うんですけれども、会社はまた違う全く違う会社なんですか？
うんうん。 うんうん。 うんうん。 そううんうん。 うんうん。 あ、そうですね。全く違う会社ですね。うんうん。
うんうん。 あ、そうなんですね。そしたらまたね、その、あの、対応してくださる先輩の方とかも変わってくると思うので、ま、なんか、もし注意じゃないですけど、何か、あの、アドバイスを先輩がね、いからいただいた時に、ちょっと、あの、毎回例えばメモにして書いて、なるべく1つずつ消化するようにしていってみたいな方法も、あの、どうかなって思ったんですが、どうですかね。
うんうん。 うんうん。 うん、ううん。 はい。 うんうん、はい。 うん、うん。 うん。あ、確かにそうですよね。ま、メモとかは準備しないといけないし、ま、なんか教えてもらったら、都度都度1個ずつ書いていって、で、それを、こう、1個ずつ消化していくっていう習慣が大事ですよね。うんうん。
うん、うん。 う、ふん。 うん。 うんうん。 うん。 いいですね。なんか、その教えてね、くださる先輩とかも、やっぱり、あの、こあ、この子この人聞いてくれてるのかなみたいな、そういう不安もね、多分上の人からしたらあるのかなと思うので、そういうちょっとした態度で、あ、なんか、応援しようみたいなね、気持ちにうん、なったりすると思うので、やっぱり、なんか、ほんのちっさなことでいろいろ人間関係ってね、変わってきたりするので、あの、そういうのをね、ちょっと、あの、敏感に感じ取って、良く、あの、されていけばいいんじゃないかなって思ったんですけれども。
うんうん。 うん、うんうん。 はい。 うん。 あ、うんうんうん。 うん。 うん。 うんうん。 はい。 ううん。 はい。
でも、なんか、もう、その、今までの経験があるので、うん、 大丈夫じゃないかなってすごく、あの、思います。
うんうん。 ああ、そうですかね。ま、確かに、こう、メモを取ったりとか、その、その取る姿勢っていうのが大事ですよね。ちゃんと学ぶ意欲があるかとか、そういうのを感じられる姿勢っていうのがやっぱり一番大事だと思うので、うん、なんか、そこのアピールをね、しっかりしていきたいのと、ま、確かに、なんか、教えてくれる人も変わったら、結構教え方とかね、あの、周りの人の雰囲気も全然違うかもしれないし。うん。なんかね、相性もありますしね。なんか、その新卒の時に教えてくれた人が、こう、たまたま相性が悪かったっていうのもあるかもしれないですし、ちょっと環境を変えて、ま、新た新しく、こう、なんか、そういう風に進んでいくっていうのもちょっと大丈夫なのかなって、ちょっと話してて安心できて、ちょっと良かったです。うん。
うーん、や うん。 うん。 はい、そうね。 ある。 うーん。 うんうん。 うん。 うん。 うーん。そうですね、はい。 うん。 うん、うん。 そうですね、うんうん。 うん。 うん。 うん。 うん。 あ、そうですか。すごい良かったです。うーん。あと、ね、なんか、やっぱり初めって結構、あの、大事だったりするので、でも今お話ししている感じだと、すごくしっかりされているし、あの、ちゃんとね、あの、頑張っていこうっていう意欲が感じられると思うので、あの、どんどん、その、周りのね、人たちを味方につけて、あの、学んでいってもらえると、すごくいいお仕事されるんじゃないかなって思います。
うん。 うん。 はい。 ううん。 うん。 うーん。 ああ、なるほど。いや、ほんとそう言っていただけるとね、ちょっとありがたいす。なんか、こう、やっぱり、ま、一つはね、あの、新卒の時に戻ったような気持ちで、ちゃんとあの、学んでいこうっていう姿勢をつけるのと、まあ、あとはやっぱり今まで言われたこともちゃんと反省して、それをね、あの、これからやることにも繋げれたらなって思います。
うんうん。 うん。 うん。 うんうん。 うん。 うん。 うん、そうですね。うん、あの、ぜひ、いい、あの、お仕事をされることを、あの、祈ってます。今日は、あの、お話聞かせていただいて、ありがとうございました。
うん。 ありがとうございました。